ใช่เหมือนประมาณนั้นน่ะค่ะ ใช่ คือ คือถอน ตอน ม.ปลายอะค่ะ มันจะมีเลือกเนาะว่าเราจะเรียน เอ่อ วิทย์-คณิต คำนวณ หรือว่าสาย ศิลป์-ภาษา หรือว่าสายทั่วไป เลย ซึ่งตอนนั้นน่ะ เราอะรู้แล้วว่าเราจะไปทางไหน เพราะว่าคือ 1 อะ ต้องบอกว่า เราอะคล้าย ๆ เหมือนแบบจะอยากออกจากบ้านอะค่ะ ไม่ ไม่อยากอยู่ในบ้านไม่อยากโดนบังคับไม่อยาก อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งทางออกเดียวที่เรา ที่เราจะออกไปจากบ้านได้ คือเราต้องเรียนจบแล้วมีงานทำ เพราะไม่งั้นน่ะค่ะ การออกจากบ้านจะเป็นอะไรที่ อ่า จะเป็นอะไรที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ คือมันจะเป็นอะไรที่แบบ เออ ทำได้ยากคือทำ ทำ ทำได้แต่เพียงแค่ว่ามันไม่มี มันไม่มีคุณภาพอะ เออ ต้อง ต้องใช้คำนี้ ใช่ เพราะว่าเราออกไปเราก็จะต้องแบบไป ไปทำงานรับจ้าง หรือไปทำงานอะไรแบบประมาณเนี้ยค่ะ ซึ่งแบบ อาจจะแบบดูว่ามัน มันเป็นงานที่แบบใช้แรงงานอะ เรา ตอนนั้นเรารู้สึกว่า เออ ถ้าเผื่อเราได้เรียนสูง ๆ อะ เราจะมีโอกาสที่เราจะเลือกงานได้ เออ
ใช่ไหมครับ? ครับ อ๋อ อะฮะ อ๋อ อ๋อ อือฮึ ทำได้ยาก ทำไม่ได้เลย อา อา โอเค โอเค อืม อะฮะ อะฮะ อะฮะ